Achtung, ich frage dich jetzt gleich noch 'n kleinen Zaubertrick. Gibt es für dich ein Kleidungsstück, das dich sofort selbstsicher macht?
Ja, also was ich so gemerkt habe irgendwie über die Jahre ist, dass es oft Schuhe sind, ähm, dass Schuhe haben irgendwie die stärkste Wirkung so für mich, aber auch bestimmte Hosen. Also, ähm, ich habe so 'ne so 'ne Sportleggings, die haben 'n ganz schönes Muster, und da wurde ich auch schon 'n paarmal drauf angesprochen. Die sind bequem und sind auch für den Winter gut, und, ähm, ja, die sind auch so also, die kann man so, wie so Athleisure-mäßig halt für alles tragen, für Sport, aber auch eigentlich so draußen. Sehen sehr, sehr cool aus und, ähm, ja, die auch auf jeden Fall. Das ist so, also, weil ich mich einfach so wohl dadrin fühle und es sieht ku gut aus, ähm. Ja, definitiv.
Mhm. Mhm. Wow. W wie wie würdest du das beschreiben, äh, wie funktioniert das? Ist es ist es, dass du dich wohlfühlst, weil es dir besonders gut steht, oder, äh, was was macht diesen diesen Kick aus, im Gegensatz zu vielleicht 'n anderen Kleidungsstück?
Mhm. Also, ich würde sagen, ja, weil's, also, bequem ist. Es hat 'ne schöne Farbe, es ist so tiefblau, also, es hat 'ne sehr, sehr schöne Optik und ähm, ja, sitzt gut und ist, äh, gleichzeitig auch noch bequem und, also, sieht gut an mir aus. Also, ja, das ich mir gefällt total, wie's an mir aussieht, und, ja, dadurch ich fühle mich halt wohl und auch beim beim Bewegen, also das stört nirgends, sondern man fühlt sich richtig, äh, bequem. Und, ja, also wie gesagt, im Winter ist es auch also, es hat irgendwie so 'ne dass es im Sommer und im Winter es hat so 'ne so 'ne so 'ne Eigenschaft, dass es im Sommer so wie so wie im Sommer als auch im Winter, ähm, bequem ist und angenehm und auch, also, klimatechnisch irgendwie angepasst. Ähm, ja, also, es es ist 'n super Teil auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Es klingt fast wie dein Lieblingskleidungsstück.
Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so direkt also, ich glaube, wenn ich eins nennen müsste, wäre das eins davon, definitiv. Ja, also das das trage ich schon sehr oft und ist so mein Go-to. Mhm.
Weißt du noch, wann und wo du das, äh, gefunden hast?
Das ist schon echt länger her, ähm, das habe ich mal in so 'm in so 'm Kaufhaus, also Galeria oder so Das ist schon länger her und ich weiß auch gar nicht, ob ich da bewusst Hosen kaufen wollte damals. Ich glaube ja, aber auch noch andere Sachen, und die sind mir sofort ins Auge gestochen und dann ähm, das war erst gar nicht so. Ich habe so gemerkt: „Oh ja, die sehen cool aus“, aber jetzt merke ich, also, die die gefallen mir echt so über die Jahre immer besser und besser, und ich sehe so dieses Design auch gar nicht mehr, ähm, von dieser Marke. Also, das war irgendwie da waren die wohl mal, ähm, sehr kreativ, weil's eigentlich so 'ne ganz also, so 'ne bekannte herkömmliche Marke, da waren die scheinbar mal irgendwie, äh, ja, außerordentlich kreativ oder so damit.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich da ich jetzt mein erster Gedanke war „Liebe auf den 1. Blick“, aber wie du's beschreibst, ist es sogar 'ne Liebe, die sich über über die Zeit entwickelt hat, ja?
Ja, das wurde genau, auf 'n 1. Blick hat's mir sehr, sehr gut gefallen, aber wurde dann stärker.
Ja, das ist ja manchmal dann traurig we m Kleidungsstücke halten ja auch nicht ewig und dann kommt irgendwann 'n Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel so 'n 'n ich nenne es jetzt mal Lieblingskleidungsstück, dann irgendwann doch vielleicht schmerzhaft loslassen muss. Bist du dann jemand, der versucht, ähm, genau das gleiche Teil noch mal zu kaufen, oder ist es dann das gewesen und es kommt was Neues in dein Leben?
Mhm. Ja, also, ich würde äh, das ist es dann gewesen, weil ich denke immer so: „Solche Teile, die sind oft dann individuell und man findet dann was Neues.” Also, ich hatte es eigentlich noch nie, dass ich jetzt genau das Gleiche wieder kaufen will oder so und dass ich dann so richtig gestresst bin und es wiederhaben will. Ich denke dann auch oft: „Okay, das war jetzt für eine Saison, ich weiß nicht, ob ich das noch mal irgendwo wiederfinde.” Ist schon möglich, aber so den Stress will ich mir dann erst gar nicht machen, also, so arg hänge ich dann nicht da dran fest. Ähm, aber ich denke, also, solche Sachen kommen immer wieder und es gibt von anderen Marken und generell andere Sachen, die sehr ähnlich sind. Die inspirieren sich ja auch immer alle gegenseitig irgendwo, zum Beispiel Moonboots oder so, also, ich hatte mal 'ne Zeit lang immer so 'ne grauen, silbergrauen Moonboots und da habe ich jetzt noch viel, also, wa ich will nicht sagen, viel bessere, aber halt, also, welche gefallen, die mir welche gefunden, die mir jetzt noch viel besser gefallen auf jeden Fall. Ähm, und alles hat, finde ich, so seine Zeit und zu der Zeit haben die die waren die halt perfekt, die ich da hatte, und dann, jetzt habe ich neue gefunden. <snorts>
Mhm. Mhm. Das heißt, äh, du hast eigentlich 'n ganzes Outfit darum, so wie so 'n Poweroutfit, was, äh, du um die Leggings drumrum kombinierst mit den Schuhen. Du hast erzählt, die die auch für dich 'n wichtigen Faktor einnehmen?
Hm, also nicht jetzt bewusst. Also, ich würde sagen, es kommt auch so immer drauf an, natürlich, ähm, für für welchen Anlass ich mich anziehe, ähm, also, ist jetzt nicht so bewusst: „Ich ziehe mich jetzt an auf, äh, Power-Outfit“ oder so. Aber, ähm
Mhm. Mhm.
ja, also, ähm, ich merke auf jeden Fall, also, das ja, ich merke, wenn wenn sich, ähm, was besonders gut anfühlt, und dann trage ich's dann öfter. Aber es ist nicht eigentlich, äh, so sehr bewusst, glaube ich, der Vorgang. Ich glaube, er wird mir jetzt so bewusster, also, dass ich schon halt auch mehr drauf achte, dass wirklich alles bequem ist und dass wirklich ich alles tiptop finde und nicht nur Sachen trage, die so ja, okay, die die erfüllen ihren Zweck. Also, das hat man ja schon auch öfters Mal, und, ähm, wo ich einfach so auch gedacht habe: „Ja, das ist vielleicht auch für sich cool, aber passt nicht zusammen oder das erfüllt seinen Zweck oder so, ähm, aber irgendwie fühlt sich's nicht so ganz toll an.” Also, dass ich probiere jetzt, ähm, zwar auch zweckgebunden zu bleiben natürlich, das ist ja das Wichtigste und zweckmäßig, aber dass das sich halt auch gut anfühlt und das ist auch ich finde schon, es macht viel mit äh, mit der Selbstsicherheit, wie man angezogen ist. Also, ich glaube, dass es gemütlich ist, dass man findet, dass man gut aussieht drin und dass man sich gut darin bewegen kann und so, das ist schon sehr wichtig
Hm. Mhm. Ja, vielleicht fällt dir umgekehrt 'n Beispiel ein. Gab's mal 'ne Situation, wo du etwas getragen hast, ähm, wo wo du eigentlich den ganzen Tag nur drauf gewartet hast, dich endlich umziehen zu können, weil's dich so unwohl gefühlt hast damit?
für's Selbstvertrauen. Hm. Ja, also, manchmal, ähm, wenn Jeans irgendwie zu eng waren oder so, ähm, und da man dann sitzen muss den ganzen Tag über, dann ist das natürlich nicht so toll. Also, es ist dann nicht so: „Oh, ich warte jetzt, dass ich das ausziehen kann“, also, so ganz schlimm dann, aber es ist halt auch nicht das Bequemste und, also, das ist dann auch wirklich schon so, ähm, wenn man nach Hause kommt, dann geht man irgendwie zieht man seinen Hausanzug an oder so und, äh, ja, weg damit. Also, ich Leute, die dann den ganzen Tag Jeans tragen oder so, kann ich gar nicht nachvollziehen, die zu Hause dann auch noch so diese knatschengen Jeans anhaben. Ja, das finde ich schon immer also, hm, also, Hut ab für die Leute, die das machen können und so, aber ja, für mich ist das nix.
Mhm. Mhm. Das heißt, so, wie ich verstanden habe, ist es dir wichtig, diese eigentlich be gar nicht besondere Kleidungsstücke sind für besondere Anlässe. Ich habe jetzt so was vor Augen wie 'n 'n Superhelden wie Batman, der sich für seine Einsätze umzieht, sondern eher einfach gute Sachen, in denen du dich im Alltag wohlfühlst, zu tragen. Kann man das so beschreiben?
Hm, ja, definitiv, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, es ist wichtig, dass man seinen Alltag, äh, mit denen mit der Kleidung, die man hat, äh, gut bestreiten kann, dass man alles hat, was man braucht. Also jetzt im Winter natürlich das warme Handschuhe et cetera. Und es ist natürlich auch gut, dass es, äh, irgendwie stylisch dann aussieht für einen selber. Also, ich muss jetzt auch nicht unbedingt mit Trends gehen oder so. Ich glaube, das ist auch oft dann, ähm, automatisch so, dass man 'n bisschen mit Trends geht, wenn man halt, ähm, online nachguckt oder halt in Läden geht, in die gängigen. Das ist ja dann sowieso alles im Trend, ähm, und selbst auch Vintage-Sachen kommen ja immer wieder in den Trend. Also, alles ist hat irgendwas eigentlich ist ist trend ähm, relevant eigentlich. Und, ähm, ja, also ich finde, ja, das ist wichtig, da seinen eigenen Stil irgendwie zu finden, was also das Wichtigste ist schon bequem und natürlich auch, also, schöne Farben, dass es einem gute Laune macht so. Mhm.
Ja. Mhm. Hm, das klingt doch gut, also wirklich dieses diese Kombination aus, äh, Wohlfühlen, funktional sein, 'n 'n gut aussehen in irgend 'ner Form, was es f für einen selbst auch bedeuten mag, und auch 'n bisschen modebewusst sein, ne, das ist so die Palette, aus der 'n gutes Outfit gestrickt ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Gibt's denn so, ähm, besondere Anlässe? Hast du Outfits für besondere Anlässe, die du zum Beispiel nur dann trägst?
Ja, also, ich habe jetzt entdeckt, dass und das war auch gar nicht so vorgeplant, ehrlich gesagt, ähm, da habe ich mal so 'ne Hosen gekauft. Das sind wirklich klassische so Hosen, also, keine nicht mit irgendwie also, Stretch ist wahrscheinlich schon, ist ja überall mittlerweile drin. Aber es ist, ähm, nicht irgendwie leggingsmäßig oder keine Jeans. Hm, klassische Hosen und die ziehe ich halt zum Beispiel gerne an, wenn ich ins Theater gehe. Ich finde ja, ich finde, ähm, dass so diese dass das sehr, sehr gut passt. Und es ist auch sehr bequem. Also, da ist schon 'n Stretch-Anteil, dass man sich halt und, also, die sitzen gut, aber sind auch so bisschen weiter. Also, nicht nicht leggingsmäßig, dass es nicht zu leger ist. Und, ja, sieht also, das sieht auf jeden Fall classy aus und ist bequem. Und das ist so 'ne gute Kombination, finde ich, wenn man dann auch wo hingeht, wo man, äh, mehr sitzt. Ähm, dazu trage ich dann die zum Beispiel sehr, sehr gerne. Die sind auch so hoch, äh, geschlossen, also, die gehen bis so über den Bauchnabel. Ich glaube, das gefällt mir auch sehr gut. Kann man gut mit, äh, bestimmten Sachen dann kombinieren. Ja, also, gibt's definitiv. Mhm.
Mhm. Ah ja. Mhm. Es gibt ja die altbekannte Volksweisheit: „Kleider machen Leute.“ In dem Moment, wenn du dir eher classy Sachen anziehst, äh, hast du schon mal die Beobachtung gemacht, dass das auch irgendwo dein Verhalten ändert?
Hm. Also, ich glaube, es kommt so auf den Kontext an, wo man drauf ist, sowieso, aber, ja, also, ich finde, wenn man jetzt Sachen anhat, die nicht irgendwie passen, dann fühlt man sich unwohl und dann ist man auch also, für mich, ich bin dann mehr introvertiert und, ähm, ja, dann auch ich fühle mich einfach man fühlt sich körperlich wirklich, also, unwohler. Ähm, so wäre das jetzt auf jeden Fall in meinem Fall.
Mhm. Mhm.
Ja, und ich merke wirklich, also, wenn ich wenn ich Kleidung anziehe, die halt zum Anlass passt, wo ich mich gemütlich drin fühle, oder halt tolle Moonboots und so, die super bequem sind und sich supergut halt, ähm, abrollen und vielleicht noch irgendwie Federn auf'm Boden, da läuft man dann auch wirklich, dann federt man ja schon allein. Also, so die Ausstrahlung ist ganz anders und auch das Gefühl einfach. Ich finde deshalb ich glaube deshalb, genau, finde ich, dass grade Schuhe da so wichtig sind, weil Schuhe, also, sind eine der Sachen, die am stärksten das Lebensgefühl verändern. Wenn Schuhe, ähm, unangenehm sind, dann ähm, das wirkt sich auf alles aus. Und wenn Schuhe super angenehm sind, genauso, also, da läuft man dann wie auf Wolken und hüpft so richtig durchs Leben schon automatisch, und dann sehen sie noch gut aus und so. Also, das das macht äh, das verändert die ganze Körpersprache und das das verändert die eigene Stimmung und natürlich dann auch die Wirkung auf andere
Mhm. Ach ja. Mhm.
ja, und macht definitiv selbstbewusst, ähm, versus dann irgendwelche Schuhe, wo man also die vorne total wehtun, auf denen man kaum laufen kann und dann so rumhinkt, und: „Ja, sieht das jetzt überhaupt okay aus, wie ich jetzt gerade laufe?“ und, äh, fast abknickt und so. Das ist natürlich da steht man sich dann wieder selber im Weg. Ja.
Jetzt denkt man jetzt zunächst, äh, Menschen gucken man guckt sich ins Gesicht, ne, um einander kennenzulernen und zu wissen: „Mit wem hat man's zu tun?“ Aber scheinbar, äh ähm, sagen auch Schuhe viel über 'ne Person aus. Beobachtest du manchmal andere Menschen und schließt, äh, Rückschlüsse auf ihre Stimmung, ihren Charakter aufgrund der Schuhe, die sie tragen?
Mhm. Ähm. Also, ah, hm, es kommt drauf an. Also, natürlich, wenn's jetzt nicht so die so extreme Sachen Ich meine, es gibt ja Sachen. Also, wenn's jetzt Springerstiefel sind oder so was, dann ja, natürlich. Aber so, ähm, ansonsten ja, ja, also, es gibt ja so diese Sachen, so wie wie, also, hier die, ähm, Chuck Taylors oder so. Das das ist ja das sind ja alles so auch so Lifestyle-Schuhe, die so 'n bisschen auch 'ne Attitüde, sage ich jetzt mal, vermitteln. Oder Nikes und so. Das sind ja auch schon so Lifestyle-Schuhe und teilweise diese Sachen, also, die dann richtige Sneakerheads so tragen. Das sind schon äh, das sagt dann schon was über 'ne Person auf jeden Fall aus. Ähm, auch über deren Interesse, also, gerade zum Thema Sneakerheads, Leute, die da so voll tief drin sind und das sammeln und et cetera. Ähm, ja, also, sagt schon auf jeden Fall was aus und sagt sagt über Haltung und so was aus. Äh, Leute, die total zerfledderte Schuhe, äh, tragen, ja, dass denen vielleicht ihr self-image nicht so wichtig ist und so was. Also, es sagt schon aber ich glaube, das ist auch noch Also, das ist 'n Teil natürlich des Gesamtbilds und das ist so 'n kleiner Teil. Es sagt was, aber es sagt nicht zu viel. Also, das gehört trotzdem noch zum Großen und Ganzen. Ähm, ja, am meisten sagt dann doch immer natürlich die Ausstrahlung, aber, ja, doch, also, es kann schon einiges aussagen, definitiv.
Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Das macht total viel Sinn, was du sagst. Jetzt haben wir deine Schuhe haben wir schon angezogen, 'ne Leggings. Äh, äh, rutschen wir doch mal höher. Was hast du denn für Oberteile, die für dich zum besonders selbstsicheren, ähm, Auftreten oder Ankleiden gehören?
Mhm. Also, jetzt grade habe ich so 2 Pullis, die mir besonders gefallen. Einer ist so orange das habe ich auch erst gedacht: „Ne”, aber doch, jetzt gefällt der mir immer mehr. Und einer ist blau und, ähm, ja, die haben so 'n schönes Muster irgendwie, die sind wie so gestrickt, aber so ganz engmaschig und, also, toll so einmal quer rüber. Also, das gefällt mir sehr gut, ähm, und, ja, das die sitzen einfach gut, aber ich habe noch andere Sachen, die auch einfach bequem sind. Die geben mir Freiraum, ähm, das ist mir immer wichtig, und ich mag auch da manchmal sehr, sehr simple Sachen, die man zu allem dann tragen kann, also auch klassisch irgendwie sind, und das gefällt mir sehr gut.
Mhm. Ja. Wenn man dich so, äh, sprechen hört, dann bekommt man den Eindruck, dass es gar nicht so sehr die Kleidungsstücke sind, die dich selbstsicher machen, sondern dass du eigentlich schon 'ne sehr selbstsichere Person bist, deren schöner Charakterzug von der Kleidung unterstrichen wird. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir bedanken für diese spannenden Einblicke in dein Modeleben und bedanke mich für das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch und, äh, danke für das Kompliment. Ja, das ist auf jeden Fall 'n bisschen so 'ne Wissenschaft für sich, die Kleidung, und doch auch 'n interessantes Thema. Ähm, ja, <chuckles> ich danke dir auch.
Gern geschehen.